うん、話を聞いてすごく青春って感じなんですけども、やはりまあ、いろいろなこう、か国の方が来て、いろいろなこうねだ年齢層も違うでしょうし、楽しいこともあれば、ちょっとしたトラブルなどもあったとは思うんですけども、何かこう、一番覚えているトラブル的なものはありましたか？
うん。 はい。 はい。 うん。 やっぱり喧嘩っていうのは多いですよね、人間同士なんで。その先生と生徒だったり、もう生徒が先生と合わなかったので、先生変えてくれっていうようなリクエスト出す方もいらっしゃいましたし。あとうん。
あ、喧嘩があったんですね。はい。ええ。 ああ、やっぱりまあ、人間なので、合う合わないがあるっていうことですね。うん。
そうですね、あと生徒そうしのコミュニケーションで合わないとかもありますし。あと、ま、前なんか何人かいらっしゃったのが、こう、もう山にちょっと入ったら盗賊に、こう襲われたとか、がお全部、なんか、つ怪我はしなかったけど、強盗みたいなんでちょっとお金を取られたりとかっていう話もありましたし。
ああ、ええええ。 <inhales> うん。 ああ、そうなんですね。
はい、お街はすごく平和なんですけど、あのはい、ま、山に入ったりすると何か起こるっていうのと、あとや野犬がすごい多いんですよ。で、野犬に噛まれそうになったりとか、もしくは噛まれたりとか、もう狂犬病が怖いので、すぐ病院ですよね。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
はあ。 あ、そのワンコちゃんたちは、やっぱりワクチンとかまだ打たれてないちょっぷなしょうか？
はい。 あ、もう野犬ですね、もうその辺にいる。
あ、そうなんですね。なかなかあ、はい。ええええ。
はい。で、そこで、ま、グアテマラってコーヒーの産出量がすごくお多いのね。はい、なので、もう周りにコーヒー畑がすごくあるので、それを手掴みでこうピッキングしたりとか、あとはコーヒーを楽しんだりっていうな文化もありつつ、なんかいろんな経験ができる場所だったんですね。
ですよね、はい。 はい。 うん。うーん、うん。 うんうん。 うーん、ちなみにご飯はどういったものが主流だったんでしょうか？
うん。 なんか南米や、中南べんなんで、トルティーヤっていう、こうパンみたいなものに、こう肉を焼いたもの、あと豆の料理。
はい。ええ。 ええ。 ああ、そうですよ、南米といえば豆だと思うんですけども、もうご飯は美味しくいただけた感じなんでしょ
はい。う そうですね。うん。 あ、そうですね。な昼とかはもう食堂に行って食べてたので、あれですけど、週末になるともうバーベキューをみんなでする。みんなで一緒にご飯を作るっていう体験があるんです。それがまた楽しくて、こう面白かったですね。
ええ。 うーん。 ええええ。